'Yon nga, 'pag 'yong nagkagano'n may nakakaramdam akong gumuguhit-guhit sa dibdib ko. 'Yon na, ninenerbyos na naman 'yong matanda. Ewan ko nga, eh, parang ang hirap.
Mm. Alam mm. Alam mo nasubukan mo na kaya magpa-second advice sa doktor? Kasi alam mo narinig ko na mababanggit mo kanina, 'no, na, ah, sinabihan ka na no'ng kakilala mo na magpatingin, which is really good, kasi siyempre health natin ang nakasalalay dito at, ah, kung sinasabi mo na madalas mo na siyang nararamdaman, kinakailangan na talaga natin ng mas propesyonal na titingin sa 'tin. Pero bukod doon, na maganda naman na narinig ko din na okey 'yong mga, um, naging result do'n sa, ah, unang pa-check-up mo, 'no? Pero ayun nga, dahil nga nararanasan mo pa rin siya baka, ah, may naibigay naman na advice 'yong iyong doktor sa, ah, kapag, ah, umepe ah, mono umano pa ulit siya, like, um, naranasan mo pa ulit siya, like may mga binigay ba silang gamot, ganiyan, na sa tingin mo naman nakakatulong sayo?
Mm.